สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เป็นไงมั่งครับวันนี้?
วันนี้สบายดีค่ะ ตื่นเช้ามาก็อากาศสดใส เพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักพอสมควร ทางคุณเป็นยังไงบ้างคะ?
อือฮึ อ๋อ ก็คล้าย ๆ กันนะครับ ก็จะมีฝนตกเป็นช่วง ดึก ๆ เนาะ เป็นดึก ๆ เมื่อคืน แล้วก็จะเป็นตอนเช้า มันเป็นตอนเช้า ก็คือจะตกเหมือนกัน ทำให้ไม่อยากลุกจากเตียงเลยครับตอนเช้า <chuckles>
<laughs> ช่วงนี้ เอ่อ น่าจะเข้าหน้าฝนเร็วกว่าทุกปีใช่ไหมคะ? มีความรู้สึกฝน ฝน มาค่อนข้างเร็วเนาะ ก็
ครับ อืม ใช่ ใช่ ใช่ครับ คือพายุมันมาเนาะ พายุมัน มันมาไว แค่ช่วงเมษาก็มาหลายลูกแล้ว
ใช่ไหมคะ ก็ ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ช่วง อ อากาศเปลี่ยนค่ะ
เออ ครับ ใช่ ๆ แต่ว่า แต่ผมว่าอย่างงี้อากาศอะ อย่างงี้ผมว่าน่าจะกำลังดีแล้วนะ ถ้าให้ร้อนเหมือนช่วงต้นเมษาผมว่าไม่ ไม่น่าไหว
อ๋อ ใช่ค่ะ ช่วง <tsk> เมษาปีนี้ร้อนจริง ๆ ค่ะ ร้อนกว่าทุก ๆ ปี ค่ะ
ใช่ ๆ ใช่ครับ ใช่ ผมเห็นข่าวคนเป็น Heat stroke เสียชีวิตด้วยนะ เยอะเลย ใช่ คือเฉลี่ย เฉลี่ยของเมืองไทยเนี่ยจะตกเสียชีวิตจาก Heat stroke ปีละ 20 กว่าคนมั้ง หรือว่าจำไม่ได้แล้วเท่าไร ประมาณนั้นเลยครับ คือ คือเยอะมากนะ
อ๋อ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ก็ อากาศก็ทำให้คนต้องเตรียมรับมือกับเรื่องสุขภาพด้วยนะคะ เพราะว่าสุขภาพของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ใช่ไหมคะ ก็ต้องดูแลสุขภาพค่ะ ออกกำลังกายดีที่สุดค่ะ
ใช่ ๆ ใช่ ๆ ใช่ครับ ใช่ ใช่ครับ
ค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกัน เอ่อ เรื่อง เอ่อ คุณคิดว่า เราควรเตรียมตัวอย่างไรเมื่อคนรักจาก ไปใช่ไหมคะ?
อือฮึ ครับ
ค่ะ ถ้า
อ่า แย่ครับ
ค่ะ ถ้า ถ้าเป็น เอ่อ สำหรับคุณเนี่ย คุณคิดว่า การเตรียมตัวเตรียมพร้อม อย่างเงี้ย เอ่อ กับสิ่งที่เรารักจากไปแบบกะทันหัน อย่างเงี้ย คิดว่าจะมีการเตรียมตัว หรือเตรียมพร้อมการสูญเสียนี้อย่าง ได้อย่างไรบ้างคะ?
อือฮึ อืม อืม ๆ ๆ เอ่อ คือ ไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเนาะ ว่า ว่าใครจะไปก่อน คืออาจจะเป็นคนที่เรารักจากไปก่อน หรือว่าอาจจะเป็นที่เราเองจากไปก่อน โดยที่คนรักยังอยู่ ก็เหมือนกันเนาะ เพราะว่าฉะนั้นเนี่ย ผม ผม ผมคิดว่า ถ้าเกิดในกรณีนี้เนี่ย ในกรณีที่เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว เรามีคนที่ต้องรับผิดชอบ มีคนที่รักอย่างนี้อยู่ ผมคิดว่า สิ่งที่น่าจะทำได้ง่ายที่สุด น่าจะเป็นประกันนะ ณ ณ ณ ช่วงนี้ ก็คงจะเป็นประกัน ที่จะช่วยได้ถึงแม้ว่า จะจากไปแล้ว อย่างน้อยก็ยังมีเงิน ที่เป็นเงินก้อนคอย คอยช่วยเหลือ อย่างเงี้ย ใช่ ๆ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ
แล้วก็ ถ้าเป็นในแง่ของความรู้สึก ผมว่าตรงนี้มัน มัน มันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนยากนะสำหรับการรับมือ ผม เพราะว่าผม ผมเองก็ได้ประสบเหตุการณ์อย่างงั้นเหมือนกัน คือ คืออยู่ดี ๆ เนี่ย จะไปก็ไปเลย คือตอนแรกแค่ยังไปเที่ยว ไปอะไรปกติเลยนะ ก็ยังไปเที่ยว ไปอะไรปกติ แต่ว่ากลายเป็นว่า เฮ้ย! อยู่ดี ๆ แป๊บ ๆ หนึ่ง ก็รู้ว่าเป็นมะเร็ง แล้วก็เสียไปเลยอย่างเงี้ย ใช่ ใช่ มันทำให้เรารู้สึกว่า โอ้โฮ!
อือฮึ
คือ ยังเห็นกันอยู่แบบ แค่นิดเดียวอยู่เลยอะ ตอนนั้นคือแบบ ยัง ยังกอดกัน ยังอะไรกันอยู่เลย อย่างงี้ มัน มัน อยู่ดี ๆ จะไปก็ไปเลยอย่างนี้ มันก็ค่อนข้างที่จะรับมือไม่ทันเหมือนกัน ใช่
ค่ะ ก็ เอ่อ ส่วนดิฉันนะคะ จริง ๆ ถามว่า การรู้ข่าวสำหรับ
อือฮึ
เอ่อ
อือฮึ
การสูญเสีย หรือว่าเขาจะจากไปในเร็ว ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือจริง ๆ เหมือนอย่างที่บอกอะนะคะว่า บางทีเราไม่ทัน ตั้งตัวว่า ใครจะไปก่อน คนที่เรารักหรือว่าเรา อย่างที่บอกอะค่ะ หรือว่าเราอาจจะไปก่อนก็ได้ เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถ อ่า กำหนดได้อะนะคะ แต่สิ่งแรกถ้าเกิดว่า เรายอมรับว่า ทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ย 1 ทุกคนเกิดมา เกิดแล้วก็ต้องแก่ แล้วต้องเจ็บ แล้วก็ต้องตาย ถ้า เรามีการเตรียมพร้อม ในสิ่งพวกเนี้ยว่า ไม่วันใดวันหนึ่งทุกคน ต้องไปถึงจุด ๆ นั้น มันก็อาจจะช่วยได้ไหมคะว่า อย่างน้อยถึง เกิดเหตุการณ์จริง ๆ อย่างเช่น คนที่เรารัก เกิดไม่สบายขึ้นมา หรืออาจจะเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมาเนี่ย เราก็ยังมีการเตรียมพร้อม เกี่ยวกับความรู้สึก เกี่ยวกับเตรียมใจว่า โอเค ถึงจุดหนึ่ง จุด ๆ หนึ่งเขาก็ต้องไม่สบาย อาจจะไม่ใช่เป็นโรคร้าย อาจจะเป็นโรคอื่น ๆ ซึ่งโรคพวกนี้ เราก็ไม่รู้หรอกว่า มันจะสามารถอยู่ได้นานแค่ไหน ถ้าไปถึง ณ วันนั้น ถ้าเกิดเขาไม่ อยู่จริง ๆ แน่นอนทุกคนเสียใจหมด แต่ว่าอย่างน้อยการเสียใจอะ มันเป็นการเตรียมพร้อมความรู้สึกว่า สักวันใดวันหนึ่งเขาต้องไป มันอาจจะ ซ ช่วยบรรเทา หรือว่าความเสียใจให้ ให้น้อยลงไหมคะ อันนี้สำหรับดิฉันคิดแบบนี้นะคะ ค่ะ
ครับ อือฮึ ใช่ ๆ อือ ๆ ๆ ใช่ครับ ใช่ อือฮึ ครับ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อืม อือ อือ อือฮึ อย่าง อืม ก็ถือว่าเป็น อะไรที่ค่อนข้างเมกเซนส์เนาะ เพราะว่าอย่าง อย่างที่บอกไปว่า คือถ้าเกิดเตรียมใจมาก่อนแล้ว อย่างน้อยมันก็ไม่ ไม่ได้ถึงกับว่ามันจะ เศร้าหนัก หรืออะไรกันขนาดนั้นเนาะ ซึ่ง ผมมองว่า คนที่ควรเครียดเนี่ย คือส่วนใหญ่จะ ไม่ ไม่ ไม่อยาก คือคนที่เขา อยู่ในสถานการณ์ที่เขากำลังจะ ร เขารู้ตัวเองว่า เขาจะไม่รอด หรือว่าเวลาของเขาใกล้มาแล้ว อย่างเงี้ย ผม ผมคิดว่าเขาเองก็ไม่อยากจะให้ ให้คนที่เหลืออยู่เนี่ยจมปลักหรอก ใช่ไหม?
ค่ะ ถูก ถูกต้องค่ะ
อืม เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่า เออ การ การปรับ mindset พวกนั้นมัน มันก็เป็น เป็น เป็นเรื่องที่ดี เพียงแค่ว่า คือพอในการปฏิบัติจริง เราจะ รับได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อถึงเวลาตรงนั้น ก็คงต้องแล้วแต่คนเนาะ
ใช่ ถูกต้องค่ะ อันนี้เป็นเรื่อง เป็นเรื่องจริง ๆ ที่เกิดขึ้น แล้วมันเป็นเรื่อง เขาเรียกว่า เป็นเรื่องของจิตใจเนาะ บางทีเราก็อาจจะแบบโอเคมันคิดได้แหละว่า ต้อง เตรียมความพร้อม แต่สุดท้ายนั้นน่ะ ความเสียใจจะมากน้อยแค่ไหน มันต้องอยู่ขึ้นกับสถานการณ์กับจิตใจของคนคนนั้น นั้น ณ ตอนนั้นด้วย ใช่ไหมคะ?
อือฮึ ใช่ ๆ ใช่ ๆ ๆ
อือฮึ
อย่าง โอ้โฮ แล้วคือ แล้ว แล้วการสูญเสียเนี่ยคือ อย่าง อย่างที่ผมบอกว่า อ่า การเตรียมการรับมือ คือเรารู้อยู่แล้วว่าต้องไป ก็คือเตรียมประกันไว้ อย่างเงี้ย คือเพราะว่า 1 เลย คือสมัยนี้นี่ผมมองว่าค่า
ค่ะ ค่ะ
คือ ถึงแบบเผาในวัด อะไรอย่างเงี้ย คือเราเผาในวัด อย่างเงี้ย คือค่าใช้จ่ายมันแพงมากเลยอะ งานศพอะ
มากค่ะ
ใช่ คือเสียทีเสียเป็นแสนเลยงานหนึ่ง โอ้โฮ เห็นแล้วแบบ
อะฮะ
ไม่เห็น เห็นบางคนก็คือ คือแค่เสีย อย่างเงี้ย คือกลายเป็นว่าเอาเงินเก็บ เอาเงี้ย มา มาจัดงานศพให้แม่ หรืออะไรอย่างเงี้ย ผมเห็นแล้วแบบ โอ้โฮ! จากแบบเงินค่าบ้าน หรืออะไรอย่างเงี้ย ผมแบบ โอ้โฮ มัน คือเรา เราต้องขนาดนี้เลยเหรอ อะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยคิดได้ว่าแบบ ถ้าเกิดผม อ่า ยังไงนะครับ?
จริง ๆ ค่ะ ค่ะ ๆ เชิญ เชิญต่อเลยค่ะ
อ่า ผม ผมก็เลยคิดว่าแบบถ้าเกิดผมเสียนะ ผม ผมก็อยากจะแบบว่า ไม่อยากจะให้จัดงานศพใหญ่อะไรขนาดนั้นได้ไหม หรือว่าแบบอะไรอย่างงั้นนะครับ ให้ ให้มันแบบว่าให้มัน เซฟคอสต์ ให้ ให้น้อยที่สุดอะ ถึงแบบ เราจะมีแบบพวกเงินชดเชย เงินประกัน หรืออะไรพวกนี้ แต่ว่า คือไม่ ค ไม่อยากให้เอามาลงอย่างนี้อยู่ดีอะครับ อยากให้ใช้อย่างอื่นที่มันแบบดูมีประโยชน์กว่า
อ อืม <chuckles> อะฮะ เออ อะฮะ ค่ะ จริง ๆ ดิฉันก็เห็นด้วยนะคะ การเตรียมพร้อมอีก อีกการเตรียมพร้อมหนึ่ง คือการเตรียมพร้อมเรื่องประกัน ไม่ก็จะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันอะไรก็ตาม ใช่ไหมคะ เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย เงินทุกบาท บางคนเก็บเงินประหยัดมากเลย ไม่ หาเงินมาแทบไม่ได้ใช้ส่วนตัว เพื่อจะเก็บไว้ก้อนหนึ่ง สุดท้ายเงินก็หายไปกับการรักษา ส สุขภาพ รักษาโรคร้าย แม้กระทั่งไป อ่า จัดงานอย่างที่ทางคุณบอกเมื่อกี้นะว่า ค่าใช้จ่ายทุกวันเนี้ยสูงมากนะคะ การเตรียมพร้อมตัวนี้มันก็ช่วยได้ แต่ที่พูดมาเมื่อกี้อะค่ะ ที่บอกว่าไม่อยากจะ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจากไป เราก็ไม่อยากจะให้คนที่อยู่นะคะ เอาเงินตัวนั้นมา อ่า จ่ายใน ใน อาจจะเป็นการทำพิธีต่าง ๆ แต่บางทีตัวเนี้ย คือ ว อาจจะ สำหรับดิฉันเองเนี่ย จะมอง 2 มุมเนาะ เนื่องจากว่าคนที่เรารักเนี่ยเคยจากไปแล้ว เราก็จะรู้ว่ามุมมองของคนที่ก่อนจะจากไปเนี่ยเขาคิดยังไงถ้าเกิดเขาจากไปแล้ว กับมุมมองของคนที่ยังอยู่ แล้วอยากจะทำให้อะ อะไรให้กับคนที่จากไปแล้ว ตัวเนี้ยค่ะ มันจะ ถ้าไม่มีการคุยกันก่อน ก็อาจจะมองคนต่างมุม อย่างคนที่อยู่อะนะคะ เขาก็มองว่า เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาอยากจะจัดอะไร หรือเขาจะมอบอะไรให้กับคนที่เขารัก ใช่ไหมคะ เขาก็อยากจะทำทุกอย่างให้เต็มที่ ซึ่งเขาอาจจะลืมมอง วัตถุประสงค์ หรือลืมมองสิ่งที่คนที่จากไปอะ เขาต้องการอะไร อัน อันนี้ต้อง ต้อง อ่า ต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ อยากให้ทำแบบนี้นะ ดิฉันคิดว่า ถ้ามีการคุยกันแล้วเนี่ย จุดตรงนี้น่าจะ น่าจะ เขาเรียกว่าน่าจะเข้าใจตรงกัน แล้วก็ปฏิบัติตามได้ตามที่ ที่ ที่ 2 ฝ่ายต้องการน่ะค่ะ อือฮึ
อืม ๆ ใช่ ๆ อือฮึ อ๋อ ใช่ ๆ ใช่ ๆ อือฮึ อือฮึ ครับ อือฮึ อือฮึ อืม อือฮึ อา อือฮึ อือฮึ อะฮะ อืม ครับ อือฮึ อืม ครับ อือฮึ อืม ผมว่าอย่างงั้น มัน มันก็ นั่นแหละครับ คือ คือมันก็ต้องคุย แล้วก็บางครั้งผมว่า คือเราตัดสินใจ ด้วยตัวเองไม่ได้ เพราะว่าก็มีญาติมีอะไรด้วยถูกไหม?
ถูกต้องค่ะ
ใช่ แล้วก็ อ่า หลาย ๆ หมู่บ้านเนี่ย ถ้าเป็น ผมไม่รู้ว่าใน ในกรุงเทพอย่าง อ อย่างเงี้ย มันมี มีไหม ก็คือเป็น อ่า อย่างเป็นหมู่บ้านบ้านนอก อย่างเงี้ย ผมเห็นว่าเขามีไอ้นี่กันน่ะ เป็นกองทุนหมู่บ้านน่ะครับ ที่เป็นกองทุนเอาเก็บ เก็บไว้ แล้วก็ไปเป็น งานฌาปนกิจอะครับ
อ๋อ
ใช่ ๆ แต่ผมเห็นว่า ค กลายเป็นว่ามันมี มีแบบว่า ในข่าวก็มีแบบว่าที่แบบเก็บไว้ แต่ว่าคือหัวหน้าหมู่บ้านเอาไปใช้เองซะงั้น อะไรอย่างเงี้ย เขาก็แบบ
อะฮะ อือฮึ
มันก็เลยไม่รู้ว่า มัน ไอ้พวกกองทุนตรงนี้มันสรุป คือ มัน มันเคยได้ใช้กันจริงไหม? อย่างงี้ครับ ใช่
อันนี้ ม หมายถึงถามในกรุงเทพ หรือว่าต่างจังหวัดคะ?
อันนี้ต่างจังหวัดครับ กรุงเทพผมไม่รู้ว่ามีไหม เพราะว่าอันนี้ผมเคยเห็นข่าว แบบเป็นหมู่บ้าน อะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ เออ ค่ะ อะฮะ จริง ๆ สำหรับดิฉันคิดว่าน่าจะมีนะคะ แต่อาจจะเป็นกลุ่ม เพราะว่ากลุ่มพวกเนี้ย เขาจะตั้งขึ้นมาเป็น เป็นย่อยนะคะ บางกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ระดับจังหวัด <sniffs> ต้องดูว่ากลุ่มเนี้ยใครเป็นคน ก่อตั้ง เป็นคน เป็นหลักดีกว่าในการจัดนะคะ ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ อย่างเช่น ต่างจังหวัด ก็จะเป็นจังหวัดจัด รองลงมาเป็นอำเภอ อะไรเงี้ยค่ะ ก็จะไล่ทุกหมู่บ้าน แล้วก็จะไป <sniffs> เป็น หัวหน้า เขาเรียกผู้ใหญ่บ้านเนาะ เป็นหัวหน้าของชุมชน อย่างเงี้ย แต่ละหัวหน้าเป็นคนดูแลแยกย่อยออกมาว่า ถ้ามีการ ตายขึ้นมา เขาแจ้งว่าหมู่ไหน ตำบลไหน แล้วก็เป็นเรี่ยไรเงินที่เขา เอ่อ ที่จะเอาไปมอบให้กับ ครอบครัวนั้น แต่กรุงเทพถามว่ามีไหม ก็คง คิดว่าน่าจะมีนะคะ แต่อาจจะไม่ได้เป็นหลัก เพราะว่าคนในกรุงเทพคิดว่าเขาน่าจะแบบใช้ประกันชีวิต หรือใช้แบบเป็นกองทุนอื่น ๆ แม้ แม้กระทั่งเป็นบริษัท อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะมีตัว ค่ะ เป็น ใช่ ค่ะ ค่ะ
อือฮึ ครับ อือฮึ อ๋อ อือฮึ ครับ อา อา ใช่ครับ ๆ ใช่ ๆ อือฮึ อืม ๆ อา ใช่ ๆ อา ใช่ ก็มีสวัสดิการให้อยู่แล้วด้วย อืม
แต่จริง ๆ แต่จริง ๆ ดิฉันว่าตรงเนี้ย เอ่อ เป็นสิ่งสำคัญนะคะ จริง ๆ อยากจะให้เป็นนโยบายของ <chuckles> ประเทศด้วยซ้ำ เพราะว่า เอ่อ มันช่วยสำหรับคนที่จากไปค่ะ ไม่ต้อง อ เยอะอะค่ะ แค่คนละบาท สม ม สมมุติการจากไป 1 ครั้ง คนประชากรประเทศไทย ป มีสัก ตีสัก เจ็ดสิบล้าน แล้วกัน ตอนนี้มันอาจจะลดลงมา 1 การเสียชีวิตแค่ 1 บาท ถามว่าเขาได้ เจ็ดสิบล้าน เลยนะ อันนี้มุมมองของดิฉันนะคะ อาจจะไม่ได้แบบ มีความรู้สึกว่า 70,000,000 จริง ๆ ไม่ต้อง ห หารอีกแค่ เศษ 2 ส่วน อ่า 70,000,000 หารครึ่ง 35,000,000 หารครึ่งอีก เอาแค่ 10,000,000 เนี่ย เขามีกับ มี ใช่ ใช่ไหมคะ มันก็แบบมีความรู้สึกว่า มันเป็นก้อนใหญ่มากกับ 1 บาท ที่กับ คนเสียชีวิตไป แต่มันอาจจะ อือ มันพูดได้นะคะ การ กระทำ มันอาจจะยาก ค่ะ ค่ะ
ใช่ อือฮึ อือ ๆ ก็จริงนะ ใช่ อือฮึ ครับ อืม อะฮะ อืม อือฮึ ใช่ ใช่ ใช่ อืม ใช่ ผม ผมว่าจริง ๆ มันก็น่าจะเป็นแบบนี่ก็ได้นะ ก็คือ แบ่งไปโซนตาม อ่า ตามจังหวัด อย่างเงี้ยครับ ตามจังหวัดอำเภอ อ่า ทะเบียนบ้าน อ่า อย่างงี้ก็ได้ อาจจะเป็นโซนทะเบียนบ้านอย่างงั้น ผมว่ามัน มัน มันก็ได้ ได้พอสมควรนะ
อำเภอ อะฮะ อะฮะ ใช่ ค่ะ ค่ะ เป็น เป็นเขต ๆ ไปใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ ๆ ๆ ผมว่า ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้น ก็ดีนะ
ค่ะ เพราะว่า เพราะ ค่ะ
ใช่ เพราะมัน มันก็ช่วย ช่วยได้เยอะเลย หลังจาก จากคนที่รู้สึกว่า เอ่อ เปลืองเงิน เพราะว่าการ การจัด อย่างเงี้ย ก็อาจะ จะช่วยทุเลาได้ ก็อาจจะเป็นการแบบว่าเหมือนเป็นการประนีประนอมได้ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ๆ ก็อาจจะช่วยได้
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ แต่ก็ต้องมาดูสถิติของการจากไปของแต่ละเขต หรือของทั้งประเทศอะนะคะว่า การจากไปต่อวันเนี่ย ตก 1- 1 วันการจากไปกี่รายนะคะ เพราะบางทีถ้าสมมติว่า โอเค 1 บาทก็จริง แต่ถ้าเกิดเทียบ ทั้ง อ่า ต่อวัน เป็นเดือน เป็นปี ถ้ามันมากเกินไป สมมติ 1 บาท สมมติมันเยอะเกินไปสำหรับคนที่มีรายได้ หรือเป็นครอบครัวที่ไม่มีรายได้เลยเนี่ย มันก็อาจจะหนักสำหรับเขา เพราะฉะนั้นเนี่ย การตัวเนี้ยอะค่ะ เราอาจจะต้องมาทำการบ้านว่า จะ ควรจะไปเป็นแนวทางไหน เพื่อจะรองรับกลุ่มที่ไม่มีรายได้หรือกลุ่มรายได้น้อยอะค่ะ
อืม ก็จริง ครับ อือฮึ ใช่ อือฮึ อืม อือฮึ ใช่ ๆ แต่ว่ากลุ่ม กลุ่มไม่มีรายได้ กลุ่มรายได้น้อยปกติก็แทบจะไม่ต้องเสียอะไรอยู่แล้วนะ ตอนนี้
ค่ะ
ใช่ไหม ใช่ ภาษีเงินได้ก็ ถ อ่า ยังไม่ถึง ถ้ายังไม่ถึงก็ยังไม่มี
ค่ะ
ก็ โอ้ ก็น่าคิดอีกนะ เพราะว่าถ้าเกิดจะเก็บจริง ๆ มันก็อาจจะกลายเป็นว่า เก็บเป็นคนชนชั้นกลางเหมือนเดิมอีกแล้ว
ค่ะ
ที่เสียเยอะ อย่างงี้ ก็ต้อง ต้อง ต้องรอดูเนาะ ถ้าเกิดต้อง ต้องดู ต้องไปพิจารณาหลายทางเลย อะฮะ
ใช่ค่ะ เพราะว่าความคิดของแต่ละคน ก็อย่างที่บอกนะคะ เหรียญมี 2 ด้านเสมอ ก็คนที่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วย ก็จะมองต่างกันค่ะ
ใช่ ค ครับ ได้ครับ วันนี้ก็ขอบคุณครับ